Sa'kin sa tingin ko siguro ang pinaka-ano dito root, teknolohiya kasi talaga eh.
Technology eh, 'no, oo.
Oo, kasi ako ako guilty ako ha.
Bakit? bakit bakit nga ganun? Hmm.
Ako guilty ako sa sarili ko mismo na. Imbes na katulad ng sinabi mo sipilyo, hilamos ano pa ba magligpit ng kama, yung pinaghigaan mo 'di ba, ganon.
Sige, sige. Yun, yun pala yun. Mm.
Sa'kin minsan hindi ko na siya nagagawa, actually hindi na kumbaga uunahin kong hawakan palagi eh, cellphone ko.
Smartphone. Mm.
Kahit nga 'yong oo 'yong namumulat-mulat pa lang 'yong mata mo 'yong parang wala ka pa sa diwa mo.
Mm.
Cellphone agad.
Totoo.
Yon agad ang unang-un unang-una ko ngang dadamputin sa umaga lalo na 'pag nakahiga pa ako titingnan ko 'yong oras anong titingnan ko 'di ba? Cellphone.
Di ba? Oo. Totoo.
Kasi nandito na yung? Ano ko eh, orasan ko nandiyan na, alarm clock ko nandito na rin, eh, ano pang gagawin ko 'di ba sa cellphone na ako unang hahawak. Oo, ngayon
Lahat nalang eh, 'no. Mhm, totoo.
habang tumatagal napapansin ko parang dun na lang at dun na lang umiikot talaga, eh, ultimo nga pagtulog ko eh.
Korek.

Oo, hay naku.
Tapos tambay sa labas, kuwentuhan, 'di ba?
Tapos bilog pa ang buwan. Yung alam mo yun, ang dilim-dilim na ng kan ah, ang sarap naalala ko yan.
Ganun lang. Oo pu ganun lang, kuwentuhan lang tas me meron sa isang tabi meron kang makikita nagche-chess, 'di ba? Tas yung iba naman, ma alam mo na, kuwentuhan ng mga kalokohan, yung mga nakakatakot, 'di ba?
Mm. Sarap. Oo.
Tas mga bata naririnig mo pa, mga naglalaro sa labas.
Totoo yan.
Tapos 'pag nagkaroon ng ilaw, ano yung ginagawa 'di ba, parang lahat tuwang-tuwa. Alam mo yung sabay-sabay nagsisigawan, <laughs> 'di ba?
At least, oo. Naku, naalala ko yan, yung kapag yu yung ilaw, eh, kumislap na. May ilaw na! Oh, alam mo, synchronize 'di ba?
'Di ba? Uy! 'Di ba oo, sabay-sabay lahat, eh, 'no, parang tuwang-tuwa lahat 'no? Pero ngayon kasi parang lalo na 'pag brown out
<laughs> Wala na.
alam mo yun parang cellphone pa rin kasi may charge yung phone, 'di ba? Alam mo yun? Hmm.
Cellphone pa din. Totoo. Oo, si si may 'di ba sabi nila, 'pag nag ano tawag dito, brown out eh, wala ng Wi-Fi? Ay hindi, may data. 'No ka ba?
Oo. Wala ngayon de hindi hindi, me may data, eh, may data plan, eh.
Totoo.
Hmm, 'di ba? So.
Kaya sabi ko, ga kulit eh 'no wala na yung mga alam mo yun din yung nami-miss ko. Yung mga ganung tradisyon na yung pagdating ng gabi, 'pag bilog yung buwan kahit walang ilaw sa labas, alam mo yun, kayo kayo magkakalaro, kayo kayo magpipinsan nasa labas. Nagkukuwentuhan ng nakakatakot, tapos 'pag hindi pa rin nagka-power, eh, alam mo na, 'di ka makakatulog hanggang <laughs> hanggang mag-umaga.
'Di ba? Totoo. Tama. Okey lang naman yung may ano, eh, okey lang naman yung may gadget. Alam mo yun, yung teknolohiya naman talaga, talagang meant to ano yan, eh, parang evolve. 'Di ba?
Totoo naman. Mm.
Okey lang yun. Okey naman talaga yun, eh. Importante sa'tin yun lalo na sa trabaho. Hindi hindi mo matatanggi yun, talagang malaking natulong yung technology, yang smartphone, ah, sa marketing, yan social media.
Mm. Sa'kin, oo. Ay totoo yan. Oo. Ultimo nga lang yung sa ano eh, sa day direksion 'di ba? Malaking tulong ang social ang teknolohiya.
Totoo. 'Di ba? Mismo.